ああ、そうなんですね。ああ、じゃそのゴルフ以外でも、まあ一緒にご旅行に行かれてるって、言ってましたけど、そういうのは結構てい定期的にやってるんですか？
うん。 はい。 そうですね、年に何回かは皆で、うん、あ、結構その、まとめるのが難しいんですよ、やっぱり。なん今ち一番仲いいのは6人ぐらいいるんですけど、そのろくにんを皆ね、仕事してたりね、仕事してなくても忙しいじゃないですか、なんかちょうど年代的に。なんで、なかなかあの、ま、あ、皆一緒の時間っていうのがなかなかでき作りにくいんですけど、ある時ふってなんかみんなが空く時があるんですよね。 で、そういう時は「あ、じゃあ行きましょう」って言って。そう。去年は長崎にみんなで行ったんですけど。ええ。
ええ。 ええ。そうですね。 ええ。 ああ。いいですね。 ねえ。 ふうん。 ええ。え、長崎ってあの、ま、どの方面から行ってるんですか？関東ですか？
ええ。 そうです、関東からです。
ああ、じゃ飛行機とかで行かれた、ええ。やあ遠出ですね、結構。うん。
そうですね、飛行機で行きましたね、みんなで。 うん。そうなんです。だから最初はゴルフゴルフ部だから、ゴルフをしに行くっていう目的だった、泊まりゴルフだったんですけど、なんか最近では、別にそれじゃなくてもいい感じに。 <laughs>
ええ。 ええ。 <laughs> もうゴルフじゃなくてもいいみたいなね。<laughs>
そう、そう！ゴルフじゃなくてもいいねみたいな感じで。ゴルフ場は結局、何かここが安いよねみたいな感じで。そうですね。なんで結構他の県だと、あの北関東の方なんですけど、私。あの、他の県は結構高高いのでお高いので、同じようなクオリティでも、高くなっちゃうので、ならゴルフするならここで良くない？みたいな感じになって。
<laughs>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 ああ。 あ、地元でね、地元が一番こうね、いいいいならそれでいいですよね。ねえ。
そうなんです。一番安く ねえ、一番行きやすいし、だから「わざわざどっか行かなくて良くない」ってなったんですよ、最近の話では。
ええ。 あ、なるほど。じゃあもう旅行する時は、もう楽しむだけというね、感じで。うん。
うん。 ですよね、なんか普通に「どこ行く？」みたいな感じで。またみんなで行きたいね、なんかね、一晩中お話ししたりとかね。ほんとにな、 うん。してますね。
<laughs> ええ、いやほんとに学生みたいですね。